ああ、その公園は、あの、季節によっても、なんか雰囲気変わったりするんですか？ふ冬と夏は植物が変わったりとか。
ええ。 なんか あんまりあんまり変わらないんですね。あの、でも、うんとね、ああったかいあったかくなる日がたまにあって、その時はなんかこう、あの、いつもは見えない、なんか小さい花みたいのが、こう、色色を色が映えて、なんか天国みたいな見た目なりますけど。
はい。 ええ。 ああ。 それは、は春春ですかね、お花が色々出てく
違うんです。なんかね、四季が四季が全然ないところで、あの
ええ。
夏でもあのコート着て手袋するようなところなんですね。 でなぬん、寒いんです。で、一番あったかいのは、恐らく10月の、なんか、一時期、10月全部じゃないんですよ、なんか、あの
ええ！寒いって事ですか？なつん、夏 え！ え！夏よりじゅうがつの方があったかいんですか？
ええ。 断然あったかいす、なんか10月頃なってくると、ようやくなんか、「あ、なんか、晴れてる、ちょっとあったかい」って言う感じです。
え。 そうなんです。 ええ。 え、逆に冬はどうなんですか？冬はあったかいんですか？
冬冬はね、冬はなんか、雨が降って曇り空がずっと続いて、あの、ジメジメなんか寒い、寒いんだか、寒くないんだか、もう、あの
はい。 あ。 冬は、ずっと梅雨みたいな感じで
そうですね。